وبصراحة هي فعلًا يعني عندِك حق، يعني أنا ممكن أكون يعني باضغط على نفسي أوي أو ب بأفور الموضوع أو بافكّر كتير في الموضوع، آآ مش عارف، ممكن أنا فعلًا مأفور آآ، بس فعلًا أنتِ يعني كلامِك ريّحني شوية يعن ريّحني شوية وطمنّي بصراحة، وحسيت إن أنا فعلًا، آآ، يعني مش مقصّر، مش عارف، حاسس إن أنا أ إن أنتِ فعلًا كلامك أثّر فيَّ شوية، وبجد يعني شكرًا بجد، أنا ارتحت إن أنا لمّا فضفضت معاكِ كده، و وف وبجد شكرًا، أنتِ طمنتيني بصراحة يعني، متشكر أوي.
الع العفو على إيه أنا موجودة أي وقت لو احتجتني.